À, bạn ơi hiện tại mình đang làm một cái công việc tự do á, thành ra là trong ngày làm việc của mình á, mình tiếp xúc với lại ánh sáng xanh rất là nhiều nè, tiếp xúc với màn hình điện thoại rồi ti vi rồi xong, à, cả máy tính nữa, rất là nhiều thời gian luôn. Một ngày ví dụ nha, à, nếu mà theo mình cảm nhận thôi nha, cũng chưa có cái số liệu nào đó nó rõ ràng đâu nhưng mà nếu mà, à, theo mình cảm nhận đi, một ngày nếu mà làm việc 12 tiếng á thì chắc mình phải, à, mất hết 10 tiếng để mình, ờ, nhìn vào những cái màn hình như vậy rồi. Đó, và song song với đó nữa lại thêm một vài tiếng nữa để mà mình, à, có thể giải trí nè, lướt web xem phim nè, hoặc là đôi khi là lướt mạng xã hội để mà nhắn tin với với một vài người, rồi xem TikTok nữa. Trời ơi! Cái thời gian trong ngày nhìn vào màn hình nó rất là nhiều luôn, thành ra á nha là mình thì, à, chưa có, ừm, biết nên cái cách nào, làm sao để có thể dễ dàng kiểm soát thời gian, a, a, xem những cái màn hình như vậy đâu, để mà cho cái con mắt của mình nó được thoải mái nè, và cái chất lượng làm việc của mình nó được cao hơn một xíu nè. Tại vì cơ bản á, khi mà mình xem như vậy á, à, mỗi tối như vậy thì mình sẽ ngủ rất là khó, đau mắt rất là nhiều nè. Giống như sáng nay á, ừ, giống như sáng nay á, tự nhiên mở mở mắt ra không nổi luôn. À, lúc mà dậy á nha, cảm giác hai con mắt nó, giống như là, nó khô lại vậy á bạn, nó khô lại mà nó không có nước vậy đó, thành ra là nó rát lắm. Đó, cho nên là mình thấy là, ừm, cái việc mà sử dụng điện thoại hay là sử dụng màn hình, à, của của mình á nó nhiều á, ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của mình luôn. Thì không biết là bạn có cái cách nào hay có lơi có cái lời khuyên nào giúp cho mình có thể dễ dàng kiểm soát cái việc này lại hông?
Ơi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ồ, trời ơi! Ừm, ừm hưm, mình hiểu. Ừm. À, thế. Ồ, trời ơi! Nặng vậy. <laughs> Ừ. Ừm. Ừm.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
Ừm. Ừm. À, chính xác luôn đó nha! Ờ, ô kê nè. Ừm, cái công việc của mình thì là công việc tự do, thành ra là mình sẽ làm việc tại nhà luôn, đó cho nên á là theo cái lịch làm việc của mình như thế này nha. Thường á là mình sẽ dậy vào lúc kh khoảng tầm, à, 7:00-8:00 tại vì thời gian gần đây mình khó ngủ á, à, đau mắt nữa thành ra mình dậy rất là trễ luôn, cho nên là 7:00-8:00 mình sẽ bắt đầu mình dậy nè, sau đó đánh răng đánh răng rửa mặt xong là ngồi vào cái bàn làm việc thì chắc cũng phải 9:00 rồi. Đó, ờ thì hiện ừ, ngồi vào bàn làm việc thì không có phải làm việc liền đâu nha, mà mình sẽ, ờ, kiểu như, mình sẽ, ơ, có cái thói quen đó là mở mạng xã hội lên để check tin nhắn nè, rồi xong rồi nhắn tin, rồi xem một vài cái tin tức nè, rồi xong rồi giải trí xíu nghe nhạc xíu ha, để cho nó tỉnh táo hơn một xíu đi, đó, rồi mình mới bắt đầu mình, à, mới vào cái công việc của mình. Đó, thì khi mà làm công việc như vậy á, nếu mà mình tập trung luôn nha, và nếu mà không có bị sao nhãng á, làm liên tục luôn á thì cái công việc của mình nó sẽ kết thúc trong vòng khoảng tầm, à, 8-9 tiếng là hoàn toàn nhìn vào màn hình thôi đó, là 8-9 tiếng nha. Nhưng mà á bị cái khổ cái là mình không có hề tập trung được đâu, và trong cái chương trình làm việc của mình á là mình thường xuyên nha sẽ phải bị ngắt quãng rất là nhiều bởi những cái, a, thói quen, a, của mình như là mình hay cầm điện thoại lên rồi mình giải trí nè, xem TikTok nè, cứ mỗi lần mà mệt mỏi xíu là mình lại mở những cái mạng xã hội lên để mình giải trí, mình nghĩ trong đầu á là thôi giải trí, ơ, 5 phút, 10 phút vậy thôi cho nó đỡ mệt xíu đi rồi quay lại làm tiếp. Nhưng mà đâu có ngờ đâu là từ 5-10 phút đó nó lại trở thành 1 tiếng, 2 tiếng đâu bạn, đó, cứ ngồi lướt mãi rồi xong rồi hết video này đến video khác, thành ra là mình cứ bị cuốn vào thôi, cho mên nên là mất rất là nhiều thời gian nè. À, thay vì là 8-9 tiếng cho cái công việc á, tự nhiên nó đẩy lên khoảng tầm 12-13 tiếng luôn, làm cho cái thời gian đúng rồi, mình làm cho mãi tới khuya luôn mà, đó, cho nên á là mất rất là nhiều thời gian luôn đó bạn ơi.
À, thế hả? Ừm. À, trời ơi, ừm. À, thế hả? <laughs> Ừm. À, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ờ. Trời ơi, mình hiểu! Ừm, mình hiểu. <laughs> Ừm. Ồ, thế hả, trời ơi! Ừm, mình hiểu. Đấy, vậy là đôi lúc là làm việc 8-9 tiếng nhưng mà, ờ, liên tục xem màn hình thì cũng hại cho mắt này. Nhưng mà đôi lúc là, ừ, kiểu như là, không tập trung, đúng không? À, hay bị sao nhãng, tức là cái cũng kéo dài ra tới tận, ờ, 12-13 tiếng đấy, thế là đi ngủ muộn rồi, xong rồi đi ngủ muộn lại cộng theo cái việc mà làm xong lại giải trí nữa, đấy, <laughs> mình hiểu, thế là ừm, rồi. Thế thì không biết là trong cái lúc mà bạn làm việc liên tục ấy, ví dụ như là làm việc tầm độ à 10, 12 tiếng đi, bạn có dành thời gian nghỉ ngơi nghỉ ngơi cho cái đôi mắt của bạn không? Ví dụ là dành thời gian để, a, đi dạo này, hay là thành dành thời gian để tra thuốc nhỏ mắt không?
Đúng rồi nè. Chính xác luôn đó nha. À, bình thường mình chỉ có một cái khoảng thời gian duy nhất trong cái quá trình mình làm việc thôi, đó là nếu mà nói về, à, thời gian nghỉ ngơi luôn đó nha, đó là, chắc là, có lẽ là cái giờ nghỉ trưa thôi. <chuckles> Mình làm việc nè nếu mà khoảng tầm 1:00-2:00 mình thấy mệt á là mình sẽ, a, nằm mình nghỉ trưa rồi mình sẽ đánh một giấc, đó, nó khoảng tầm, à, 1 tiếng, a, 1 tiếng, a, 1 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà nói một tiếng chứ thực ra á là nhiều khi á mình mệt mỏi rồi mình đau mắt á, rồi, à, nghe cái tiếng báo thức mình cũng không muốn dậy nữa. Ờ, mình, à, có những ngày gần đây nha, những ngày gần đây là thường xuyên luôn là mình sẽ tắt báo thức, a, đi, a, tắt đi rồi mở lại, tắt đi mở lại rất là nhiều lần luôn, tức là cứ, a, tắt tạm thời thôi, rồi cứ, a, 10 phút sau nó sẽ báo lại và cứ lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần mình mới có thể dậy được luôn, thành ra là cũng mất thời gian rất là nhiều cho cái việc mình nghỉ trưa như vậy đó bạn.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu, vậy là cũng làm việc liền liên tục triền miên, chỉ có nghỉ trưa thôi chứ cũng không có cái khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn nào cả. Rồi, thế thì, ờ, bạn có chia sẻ là bạn cũng đặt một cái đồng hồ báo thức nữa nhưng mà cũng, kiểu, tắt <chuckles> tắt đi rất là nhiều, và cứ, ơ, nó cứ kêu rồi tắt cứ kêu rồi tắt. Thế thì có bao giờ bạn đặt đồng hồ báo thức cho cái việc mà, ờ, làm việc của bạn không? Ví dụ như là bạn đặt đồng báo thức là làm việc 1 tiếng bạn nghỉ, xong rồi làm việc 1 tiếng lại nghỉ không? Hay là bạn cũng, a, không có, a, sử dụng cái, ơ, liệu pháp mà đặt đồng hồ báo thức để cho cái việc làm việc như thế này?
<chuckles> Chính xác nè. <chuckles> Ôi, chưa nha, cái này mình nghe lạ đó tại vì trước giờ mình cứ làm việc theo cái cảm tính thôi, lúc nào mình thấy mình khỏe thì mình nhảy vào mình làm. Đó, cho nên là cứ lúc nào mà thấy, a, mệt mệt tí thì lại quay ra lại lướt mạng xã hội. Đó, nhưng mà cái việc mà lướt mạng xã hội đó thực chất á mình cảm thấy là tưởng đâu là giải trí tưởng đâu là nghỉ ngơi á, nhưng mà thực chất là hổng phải đâu. Mà tự nhiên mình cảm mình cảm thấy đó nha, cứ lướt mạng xã hội xong là cơ thể mình mệt mỏi rồi mình không có muốn quay lại công việc thôi. Thấy kỳ vậy ta? Ờ, không hiểu tại sao luôn nè.
Ừm, đúng rồi. Mình hiểu. Ừm, đấy, nói chung là ừ, đấy, nói chung là lướt mạng xã hội thì lúc đấy não bộ của bạn vẫn hoạt động đấy, ừ, kiểu như thậm chí nó còn hoạt động căng thẳng hơn cái lúc mà bạn <chuckles> làm việc nữa, tại vì đôi lúc lướt mạng xã hội thì dính phải mấy cái content tiêu cực này, hoặc là mấy cái content mà phải suy nghĩ nó nhiều và suy luận nhiều, ví dụ mấy cái drama chẳng hạn. Đấy, thì có khi não bộ còn phải, ờ, co bóp nhiều hơn, còn phải tiết ra nhiều chất suy nghĩ hơn đấy. Đấy, chứ đấy nói chung là, ừm, cũng phải, à, hừm, từ bỏ. Rồi, thế thì không biết là cái mục tiêu của bạn á, ừm, về cái việc mà kiểm soát cái thời gian xem màn hình nó như thế nào? Là bạn muốn, a, kiểm soát cho nó bớt lại này, hay là muốn, a, ờ, kiểm soát làm sao cho nó sắp xếp nó hợp lý, ơ, trong cả một ngày?
À, vậy hả? Cái này nghe lạ nha! Ừm. A, hợp lý nè! Ờ, hiện tại bây giờ mục tiêu của mình á, nó là làm sao á mình kiểm soát cái thời gian, ơ, xem màn hình của mình nó tối ưu lại xíu. À, tất nhiên rồi, cái công việc thì không thể nào bỏ rồi, đúng hông? 8-9 tiếng một ngày nhìn cái màn hình thì không thể nào bỏ rồi, thì mình cũng mong muốn làm sao á, mình, ờ, ngắt được cái quãng thời gian, ơ, ngoài lề đi, đó là những cái thời gian như là xem phim nè, rồi, à, lướt, a, mạng xã hội trên điện thoại nè, rồi chơi game nè. Rồi lâu lâu thì mình lại lại cũng, ơ, ờ, nhắn tin gọi điện này kia đó, làm cho mình tốn rất là nhiều thời gian và tăng cái thời lượng, ờ, xem màn hình của mình lên rất là nhiều đó. Cho nên là mình cũng muốn giảm những cái phần ngoài lề như vậy đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Rồi, thì qua những cái chia sẻ của bạn thì mình cũng biết rõ được hơn cái vấn đề mà bạn đang gặp phải, thì mình cũng có một vài cái lời khuyên rất là hữu ích cho bạn rồi. Ừm, nhưng mà trước khi mà đưa ra lời khuyên á, thì mình cũng sẽ muốn nói với bạn là bạn đừng quá lo lắng. Tại vì cái việc mà bạn cái đặc thù công vực của bạn á là phải, a, xem màn hình này, thì cũng không thể nào mà cắt bớt được, cũng bắt buộc là phải xem màn hình, cũng bắt buộc là tiếp tiếp xúc với những cái ánh sáng xanh đấy thường xuyên này. Rồi, ờ, mình biết là, ừ, đôi lúc là bạn cũng muốn giải trí thôi, nhưng mà giải trí thì bạn, à, thay vì lựa chọn những cái hoạt động khác thì bạn lại lựa chọn cái việc mà xem màn hình điện thoại, đây đây là cái vấn đề mà rất là nhiều người gặp phải giống bạn. Nhưng mà mình tin là á, nếu như mà bạn biết cách, a, thiết lập khung giờ, ờ, làm việc, giải trí này, ừm, một cách cố định này, rồi cũng ma biết thay thế những hoạt động khác, thay vì việc mình, ờ, ừm, xem điện thoại này, đấy, rồi cũng biết cách chăm sóc sức khỏe, đặc biệt nha, là chăm sóc cho cái đôi mắt ấy, thì mình tin là bạn sẽ có thể là kiểm soát thời gian xem màn hình tốt hơn này, rồi cũng có một cái đôi mắt mà có một cái sức khỏe của đôi mắt nó tốt hơn nữa. Rồi, thì đầu tiên nha, ừm, cái việc mà bạn, à, ừm, bạn bạn phải tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều cũng do là một phần do đặc thù công việc, bạn có nói là, ờ, chả thể nào cắt bỏ được, tại vì nó là là việc làm mà, đấy, nó nuôi sống mà hàng ngày làm sao mà bỏ được. Đấy, thế thì bây giờ nha, bạn, à, làm việc 8 tiếng thì ờ, 8-9 tiếng đi, thì trong cái lúc mà 8-9 tiếng đấy bạn làm việc ấy, thì bạn dành giúp cho mình, ờ, những cái thời gian nghỉ ngắn, ừm, ví dụ như là làm 30 phút nghỉ 5 phút, làm 1 tiếng nghỉ 10 phút. Đấy, bạn đừng có quá tham công tiếc việc, làm triền miên như thế, đôi lúc cái máy nó còn nghỉ mà tại sao mình không được nghỉ được, đúng không? Đấy, cứ là dành ra một ít thời gian ngắn để nghỉ, thì trong cái thời gian ngắn đấy á, 5-10 phút bạn có thể là, ờ, thiền này, bạn có thể là tra thuốc nhỏ mắt này, bạn đi ra ngoài bạn, ừm, hít thở không khí, đi ra vườn tược hít thở không khí hoặc là đơn giản là bạn trò chuyện, à, một vài câu với người thân bạn bè. Thì mình tin là ấy, nếu mà có những cái hoạt động ngắn như thế ừm, có thời gian nghỉ ngắn như thế thì bạn sẽ tiếp thêm được năng lượng hơn, và bạn, ừm, đỡ nản hơn rất là nhiều ấy, thay vì bạn cứ làm việc ngồi triền miên như thế, không có thời gian nghỉ nào thì đôi lúc nha, cái năng suất nó còn giảm đi nữa bạn ạ.
Ừm. Ờ, đúng nha. Ờ, vậy ha? <laughs> Mình cũng hy vọng vậy nè. Ừm. Ừm, chính xác luôn nè. À. Hợp lý nè. Ô, cách này hay nha! À, hợp lý nè. Ừm, ừm. À, rồi, đúng nè. Ừm.
Ừm. Không biết là bạn thấy là cái cách này á, bạn có thể, a, thực hiện được không?
À, được nha, mình thấy cách này hợp lý nha. Chắc có lẽ là mình sẽ thử theo cái cách của bạn đi, tại vì trước giờ á cái thói quen của mình đó là, à, bạ đâu thì làm đó, lúc nào cảm thấy làm được thì làm còn mệt ấy thì lại quay ra bấm điện thoại. Thành ra là mình khi mà nghe cái cách đó thì mình thấy lại rất là hợp lý đối với mình nè. Chắc có lẽ là mình nên đặt một cái khung giờ cố định luôn đi, là ví dụ làm 1 tiếng đi là sẽ cho mình khoảng tầm 10 phút để mà nghỉ ngơi, đúng không? Và trong 10 phút đó đó, thì mình cố gắng là tách rời ra khỏi cái ch chiếc điện thoại đi. Tại vì nhiều khi á là mình tưởng đâu là bấm điện thoại là nghỉ ngơi á nhưng mà hông hông phải, làm nó làm cho cái bản thân của mình nó mệt mỏi hơn rất là nhiều luôn. À, chắc có lẽ mình sẽ thay thế bằng một vài cái thói quen khác như là đi ra ngoài, đi dạo xíu há, hoặc là hít thở không khí xíu nè hoặc là ngồi thiền như bạn nói cũng rất là hay nè. Làm cho cái đôi mắt của mình nó cũng được thư giãn hơn nữa, ơ, cực kỳ à, mình thấy những cách này cực kỳ là hiệu quả đối với mình luôn đó nha!
Ừm, ừm, đấy. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng, đúng. <laughs> Đấy. À, đấy. Ừm. Ừm. À, đấy, và nhắc đến cái việc mà, kiểu, xa rời cái điện thoại nha, ừm, mình có, à, một vài cái cách để giúp cho bạn, à, rời bỏ cái điện thoại này. Một là lúc mà bạn làm việc nha, thì bạn hoàn toàn tắt cái thông báo điện thoại đi và bạn, à, cất nó đi. Ví như là cất hẳn sang một cái phòng ban khác này, hoặc là, ờ, cất vào trong tủ quần áo xong là khóa lại. Đấy, bạn chỉ là làm việc với một cái máy tính thôi, ờ, vào và làm việc với một cái tính thôi. Và trong cái máy tính ấy thì có thể cài một vài cái, a, ờ, phương thức liên lạc với mọi người, ví dụ là Zalo này, đấy, ờ, có hoặc là, ừm, có thể là gọi điện nè nhắn tin qua số điện thoại đấy, thì có một cài vài cái phương thức đấy để liên lạc với mọi người thôi. Còn nếu mà bạn, à, hoàn toàn, à, cái điện thoại nó vừa nó nó xa ngoài cái tầm mắt của bạn ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ không, a, táy máy tay chân nữa này, rồi cũng sẽ không, a, chú ý đến nó nữa và bạn sẽ tập trung làm việc hơn, đấy. Ngoài ra nha, nếu mà bạn muốn giải trí bằng những cái thiết bị di động ấy, thì bạn có thể là thiết lập hẳn ra một cái khung giờ cố định để có thể giải trí. Ví dụ như là, ừm, sau khi làm việc ra ngoài sinh hoạt xong lại mà muốn giải trí gì tí thì có thể là, ờ, thiết lập vào khoảng 1 giờ đồng hồ coi điện thoại sau 1 giờ đó thì lại tiếp tục cất cái điện thoại đi này, tắt thông báo này, đấy, rồi bắt đầu là cất vào trong tủ quần áo và khóa lại. Đấy, nói chung là lúc nào cũng phải có một cái sự kỷ luật về cái làm việc này, rồi, à, về cái việc mà sử dụng điện thoại này.
Ừm. À. <laughs> Đúng đó chứ! Ừm, đúng nha! À, chuẩn luôn á! Ừm. <laughs> Mình hiểu nè. Ờ, rất là hay nha! Ừm.
Ừm, đấy. Nói chung là mình tin là bằng những cái cách, a, ví dụ như là bạn, à, thiết lập khung giờ cố định để làm việc này, rồi rời xa cái điện thoại này, rồi, à, có thể là, ừm, bạn, à, nghỉ ngắn này, đấy. Hoặc là bạn có thể là cài một vài cái công cụ ấy, để, ừ, hỗ trợ giảm, à, hỗ trợ để giảm cho bạn, à, kiểu, cám dỗ về, à, những cái thiết bị di động ấy, đấy. Hiện nay có rất là nhiều cái công cụ những cái app ấy mà có thể là, ừm, theo dõi cái thời gian mà bạn sử dụng mạng xã hội, để bạn có một cái nhìn bao quát hơn, ơ, trong cái việc mà ờ, ừm, bao quát hơn trong cái việc mà sử dụng, ờ, s s ờ, thiết bị di di động như thế nào, khoảng bao lâu rồi, đấy, bạn sẽ biết là mình có đang xem nhiều hay xem ít để k kiểm soát nhá bạn nhá!
À, mình hiểu nè. Rồi. Mình hiểu nè. Ừm, ừm, ừm. À, mình biết rồi nè. À, hợp lý nha! Ừm, ừm, ừm. Hợp lý, hợp lý. À, cảm ơn, a, rất là nhiều cái lời khuyên của bạn nha! Chắc là mình là đang thiếu sót rất là nhiều luôn á, à, chắc có lẽ mình sẽ áp dụng liền nè, cảm ơn bạn nha! Bye bye.
Ừm, chào b